Слушай, знаешь, такая ситуация. Я как-будто знаю решение этой ситуации, но потом как-то сама запутываюсь и в общем мне нужна твоя помощь.
Так, расскажи.
И, да. И ситуация такая, что у меня есть 2 приятеля, ещё со знаешь, со студенчества. То есть мы вместе от ходили на все лекции, вместе проваливали экзамены, вместе плакались из-за этого, смеялись из-за этого. В общем начинали всё вместе. Один и тот же факультет, похожие профессии. В общем всё так вместе шли, э, вместе проходили этот путь. Но я как-то поймала себя просто на понимании того, что как-то со создалась ситуация, что они мне постоянно ноют и постоянно То есть, ну, например, они меня спрашивают: "Как дела?" Я говорю: "Хорошо." И тут же полилось. И там: "Ой, это плохо, и то плохо, и я бедненький." И, честно говоря, я просто понимаю, что у меня больше на это ресурсов нету. И знаешь, как-то не знаю, как выйти из этой ситуации.
М. А. Ну, э, слушай, вообще, вот твоя усталость вот от таких вот жалоб и постоянного, ну как бы, м, выражения, да, недовольства со стороны твоих друзей- это в абсолютно оправдано. Понимаешь, никто не обязан быть вот таким вот удобным, да, в любое время, в любой момент и для других. То есть я тебя прекрасно понимаю, что в какой-то момент, эм, это становится как-то навязчиво и даже может тебя раздражать. Слушай, а вот, э, расскажи, в какие моменты это происходит и как часто.
Мгм. Да. Ой, ну знаешь, по моим ощущениям, это просто происходит каждый раз, как мы разговариваем. Я понимаю, что в этом тоже и моя вина. Потому что ну я как-то со временем анализировала себя и поняла, что у меня такой какой-то типаж поведения, как у мамы. Вот мне надо всё время, э, за кем-то ухаживать, <chuckles> кому-то помогать. И
Да. А, понятно. <chuckles> Ну да, да, да.
Да, и, видимо, они это на мне прочувствовали, и как бы, по сути, я им сама позволила так себя вести. И, видимо, по сути, оно было так всегда. И раньше мне это не мешало, а сейчас стало мешать. Как-то сейчас приоритеты поменялись. Сейчас, честно говоря, не хочется вообще тратить столько много ресурсов на чужие жалобы. Хочется всё-таки все ресурсы по максимуму сохранить для себя самой и для своих близких. И, ну
Ну да, я тебя понимаю. <chuckles>
Да. И в общем, как-то хочется, знаешь, что ли поменять схему нашего общения. А пока что как-то никак не получается. Даже не знаю с чего начать, чтобы, знаешь, никого не обидеть и тоже не потерять этих людей.
Вот я кстати хотела тебя спросить, а дорожишь ли ты ими и хочешь ли ты продолжать, э, общение с ними.
Да, я думаю, что да, потому что, ну, кроме вот этих постоянных жалоб, то есть мне во-первых, есть какая-то ностальгия. То есть мы действительно вместе всё проходили, вместе страдали, вместе веселились. То есть очень классные воспоминания.
<chuckles> Слушай, а на что они жалуются? Вот даже интересно. <chuckles>
Ой, ну прям на всё. Смотри, 1 приятель, у него прям какие-то, ну как-то mommy issues. То есть постоянно у него в жизни должна быть 1 девушка, которая во всем виновата. То есть это сначала его бывшая девушка, потом его мама, потом его, а, женщина начальница и сейчас его новая девушка. <chuckles>
А. <chuckles> <chuckles> И т поскольку ты девушка тоже, он просит совета у тебя со с такой, со стороны с женской. Ну слушай, это, конечно, всё понятно, и его можно понять, и тебя я понимаю. Это, конечно, такая ситуация сложная. Ам, ну слушай, наверно, всё-таки можно н э, что-то и как-то ему дать понять, что тебя это начинает немножко раздражать. Слушай, вот пыталась ли ты ему как-то намекнуть
Да. Да. <laughs> Да. Мгм.
уже?
Ну знаешь, да. То есть, например, он на что-то жаловался, а я не пыт пыталась как бы перевести это в какое-то позитивное русло. То есть, например: "А, ну вот там моя моя девушка мне там не разрешила что-то делать". Такая: "Да, но с другой стороны, то есть вместе с этой девушкой, то есть на н не согласна с идти с тобой по одному какому-то пути, но вы вместе создали какой-то другой путь, какой-то другую схему ваших отношений, которая, судя по твоим рассказам, тебе очень нравится. Так что
Мгм. <chuckles> Мгм, мгм.
смотри на позитив". Ну, как-то иногда получалось, да не получалось. Как-то, знаешь, если получалось, то очень временно. То есть это он как будто выходил на позитив, что: "Да, да, точно, ты права. Нет, а вот всё-таки <chuckles> у соседей трава зеленее".
<chuckles> <chuckles> Ну да. Э, м. Ну да, слушай, на самом деле он уже просто выработал такую схему общения с тобой, ам, что он тебе всё рассказывает. Для него это совершенно естественно.
Да.
Ой, слушай, наверно, я вот не знаю, я вот думаю, что же можно, э, что же можно было бы с этим сделать. А ты ему пробовала жаловаться? <chuckles> На что-нибудь?
Ой, ну знаешь, проблема в том, что я не люблю жаловаться. То есть я могу пожаловаться на какие-то маленькие ситуации. Например, не знаю, поссорилась с каким-нибудь, э, человеком в автобусе. <chuckles> То есть что-то маленькое, смешное, но именно большие какие-то серьезные жизненные ситуации я предпочитаю держать при себе. И, наверно, в этом как раз таки какая-то большая разница между нашим отношением к проблемам. Потому что, когда у меня что-то плохо, я как-то пытаюсь, что ли, не то что это скрыть, но держать при себе. А он, наоборот, хочет поделиться со всем миром и особенно со мной. Выговориться мне, как-будто я его мама. <chuckles>
А. <chuckles> А. <laughs> Понятно, понятно. Слушай, ага. Ну да, да-да. Или как сестра там, да, такая близкая уже совсем стала. Слушай, а вы с ним встречаетесь вот в каких ситуациях? В кафе куда-то ходите, просто разговариваете, гуляете? Может, стоит поменять, эм, вот деятельность, может быть, найти что-то, где что вы будете делать вместе. Там, я не знаю, может быть, спорт какой-то или, там, не знаю, ну, что что-нибудь, но чтобы вот, э, не сидеть вот так друг напротив друга, как в кафе обычно пьют кофе. Потому что, в таких ситуациях как раз, э, у это, ну, благотворно ври влияет на то, чтобы вот хочется пожаловаться, хочется что-то рассказать.
Да. Мгм. М. Мгм. Кстати, знаешь, это неплохая идея, потому что я вдруг вспомнила, что раньше у нас такое было общее хобби. Мы ходили в эскейп-румс, то есть в те вот такие комнаты, из которых нужно выбираться и, ну там как бы у тебя 60 минут на то, чтобы всё успеть. То есть тут не до жалоб. <chuckles> И да, конечно же, в такие ситуа в таких ситуациях он никогда не жаловался. То есть мы прям были вместе сконцентрированы на вот этом хобби. А сейчас вот все последние встречи, именно они происходят где-то в кафе, в ресторане. То есть мы просто спокойно сидим, и то есть получается нету какого-то отвлекающего момента, и у него как бы есть всё время вот это просто сидеть и жаловаться. Так что да, мне очень понравилась эта идея, действительно попробовать что-то, как-то, ну, поменять формат наших встреч.
М. Ну да, да, да. Да, да, да. <chuckles> Мгм. Мгм, мгм. Вот, кстати, да. Вот я искала слово, действительно это вот, действительно поменять формат встреч и, эм, может быть, появятся другие сюжеты для разговоров как раз. Не только, да, кто рассказывает, у кого что случилось, да, там за прошедшую неделю, но также обсудить какой-то вот, м, не знаю, какую-то нейтральную тему, да. Может быть это будет хобби, э, или там сходить посмотреть фильм и потом обсудить этот фильм, а не, э, девушку.
М. Ну да. Да, точно. Слушай, действительно, надо это попробовать. Ну, окей, с этим приятелем мы решили ситуацию. Есть 2. <chuckles> Да. <chuckles> 2, у него, знаешь
<chuckles> А там же еще 2, правда. <laughs> Так, а со 2?
проблема как будто слегка наоборот. Потому что он жалуется, но он действительно жалуется на какие-то такие ситуации, которые ну действительно очень сложные. То есть он мне рассказывает, я такая: "Вау, бедняга!" Но, с другой стороны, он не предпринимает никаких активных действий, чтобы свои проблемы решить.
А. Мгм.
То есть он, с одной стороны, не то что бы ходит и жалуется, но даже когда я всё равно вижу, что-то не так, и спрашиваю, в чём дело, он рассказывает. И я как-то, ну, знаешь, не хочу лезть в его жизнь, как-то давать советы непрошеные. С другой стороны
Ну да, да-да. Ну да, потом м
не знаю, в общем, что с этим делать.
Ну, слушай, давать советы сложно, потому что, м, ты же не находишься в той же ситуации, что и он. Каждый видит, э, да, а, ту же ту же самую ситуацию он видит по-разному и реагирует по-разному. А потом, если ты дашь какой-то не очень подходящий совет, э, то, м, как бы ты можешь быть виноватой, да, в его следующих бедствиях. Поэтому, а, ты единственное, что можешь сделать, это, да, его выслушать, посочувствовать, э, понять, а, собственно, и всё, да. Ам, ну вот тоже опять получается, видишь, э, ситуация, как и с 1 другом. А, то есть, э, вы встречаетесь, и он тебе рассказывает про свои проблемы. Еще плюс к этому просит, да, какое-то решение, ну, как бы подсознательно этих проблем. Поэтому также, наверно, я не знаю, попробовать как-то по-другому общаться в другом формате.
Конечно. Конечно. Мгм. Да. Мгм. Ну да. Да, наверно, тоже стоит и с ним попробовать. Он такой слегка тяжеловатый на подъем, то есть ему лишь бы посидеть и покушать. Но я думаю, стоит его как-то попробовать взбодрить. Я думаю, это и ему поможет. То есть он как-то отвлечётся от своих бед, и мне будет меньше жаловаться.
Ау. Нам да, да-да. <chuckles> Ну и я думаю, что да. Потому что, действительно, ну, видишь, когда люди так вот просят, чтобы, м, им помогли и как бы, да, советом, они просто боятся сами принимать и такое решение. Поэтому это тоже ему, наверно, будет, э, не в пользу, если ты будешь решать за него что-то. Поэтому, в любом случае, конечно, хорошо бы найти какой-то общий интерес и общее хобби, а, чтобы продолжать как-то общаться. Мне мне так кажется.
Мгм. Ну да. Конечно. Н-да, слушай, ну я полностью с тобой согласна. Действительно, надо что-то поменять, и я пойду в этом направлении. Большое тебе спасибо, что выслушала меня, что дала такой дельный совет. Я обязательно это попробую.
Ой, я была очень рада. Я уверена, что всё будет у тебя классно, и ты сохранишь дружбу, и вы найдёее новый формат общения. Спасибо те большое. Пока.